جات لي فترة فترة كده قعدت أعمل فيها شغل كتير و وحسّيت إن أنا عندي الطاقة إن أنا أعمل شغل أكتر وأبيعه بقى، وأنتج بيه و ويبقى فعلًا يعني، يبقى مصدر دخل وكده. بس للأسف آآ، الحاجات دي كلها ما ما بقيتش عارفة إن أنا أعملها في وسط وجود مسؤوليات في البيت عندي و ووجود طفل وال وكمان ال ال ال يعني الخيوط نفسها آآ، مش هاعرف إن أنا أمسكها لأنه يعني، ابني برضه يقعد ي ياخد منّي الخيوط دي، يبهدلها، يعمل كده، بتضيع حاجات منها كتير آآ، مش لاقية حتى الوقت إن أنا
جميل جد يعني أنتِ تقصدي ت آه، تقصدي إن الدنيا كانت بتبقى مكعبلة حواليكِ والدنيا كده مدربكة، وما فيش مكان مناسب يعني إن أنتِ ت تعملي فيه شغلِك، وإيه كمان؟
آه. بالضبط، وفي نفس الوقت برضه ال الوقت، يعني مثلًا أ يعني الشغل مع شغل البيت، مع الحاجات دي كلها الواحد بيبقى على الآخر طاقته خلصت خالص. مش قادرة إن أنا أدّي وقتي لحاجة أبدع فيها، يعني إبداع ده محتاج بقى بال هادي شوية آآ، شوية روقان كده. طبعًا ال ال يعني في ضغط شغل إن أنا باشتغل ومعايّا شغل البيت ومسؤوليات وطبيخ وغسيل و آه، والحاجات دي كلها والطفل. ف <tsk> الدنيا ما بقِتش ألطف حاجة في إن أنا آآ، أبدع أو أَطلّع حاجة أو حتى فكرة.
اهم. طبعًا، أنا مقَدّر يعني، امم. أنا مقَدّر طبعًا إن أنتِ ومُتفهم وضعِك أوي يعني. إن أنتِ ربّة منزل ومسؤولة آه، كان ليكِ هواية وبتبدعي فيها، والهواية جميلة على فكرة، فكرة ال صنع المكرميات يمكن دلوقتي نادرة شوية، و وكونِك إن أنتِ ربّة أسرة ومشغولة وبطفل وعندِك برضه مشغولات وبتقولي شغل كمان، لأ، ده يعني يعني ده شيء مقدّر جدًا وأنا يعني آآ، يعني م م مهت يعني حاسس إن أنتِ يعني، الموضوع بالنسبة لِك مهم أوي وأنا مقَدّر مشاعرِك ديّة. طيب، أنتِ ما فكّرتي ما فكرت
آه، جدًا، جدًا، هو أنا الفكرة الفكرة كُلّها إن أنا م اهم قُل لي، قُل لي.